Ehm, visto che ci ritornire ci ritorneresti, ti faccio una domanda: ha cambiato un po', il tuo modo di vedere le cose questo viaggio? Cioè, mhmm, quando sei tornato, no, hai, mhmm, hai visto per caso in te, magari, un cambiamento anche, mhmm, di vedere alcune cose, un po' un mindset diverso?
Sì, ehm, devo dire sì. Soprattutto perché, quando fai viaggi così lontani, tu quando sei lì, non sei più tu, <tsk> ehm, che di non sei più la persona di prima. Perché comunque, tu lì, sei una persona totalmente straniera. Nessuno sa chi sei, hai un'estetica diversa agli altri. Cioè, sei proprio una persona diversa. Vedi cose che non vedresti mai, mi ha in positivo e in negativo. Io devo dire, soprattutto in positivo. E quindi i in quei 10 giorni dici: "Cavolo, cioè, io vivo magari in un luogo in Italia, che è il niente rispetto al mondo, c'è di tutto". Quello mi ha mi ha cambiato molto. Poi, anche fiare fare un viaggio così, fare un volo che durava quasi un giorno, ehm, gli scali. Avevo visto Dubai, è stato tutto un insieme che ti fa dire: "Wow!" Cioè, c'è un mondo veramente, là fuori, no? Quindi, que questa è la cosa che mi porto di più.
E Mh. Mh-mh. Okay. Mh-mh. Erto. Mh-mh. Mh. E, mhmm, quando hai annunciato che saresti partito, no, c'è qualcuno che tipo, è rimasto abbastanza scioccato? Magari, ti detto: "Ma cosa vai a fare lì?"
Uhm, no. No, no, no, assolutamente no. Uhm, anche perché, appunto, mio cugino vive là. Quindi, anche tutta la mia famiglia, son abituati, i miei amici, le mie amiche no, no. Ormai, penso che, ehm, siamo nel 2025, tant ormai le persone viaggiano tantissimo, rispetto a 20, 30 anni fa. E quindi è più una ba ehm, una banalità dire, vado a farmi un viaggio in Thailandia. Chiaro, che se magari dici, vado a farmi un viaggio adesso in non lo so, in Israele, eh, uno che magari ti guarda, ti dice: "Perché?" Però, posto come la Thailandia, comunque super visitato, un sacco di turisti. Anche se dov'ero io, non non c'erano italiani. Ehm, no era è vero. No, ristoranti italiani c'erano eh. Quelli, non potevano mancare. Anche tipo, la pizzeria di mio cugino, era super piena, giustamente. Là, è, mhmm, è culto, no, il cibo italian però, in generale anche in spiaggia, così, pochissimi turisti italiani.
Mh. Mh-mh. Mh. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Mh. <chuckles> Te No? Strano. Noi siamo ovunque. <chuckles> Te <chuckles> Ah. Okay. Ti saresti appettato i trovare più, mhmm, più conterranei?